Слушай, а вот расскажи, как, по твоему мнению, какие шаги минимизируют финансовые риски при переходе?
Ну, я думаю, что в этом случае нужно, в первую очередь, говорить о том, что нужен иметь нужно иметь какой-то план, да, <chuckles> чтобы подготовить этот переход. Э, и тут можно говорить о том, что это может быть, например, смена работы, да, и тогда человек должен н на- ну, по возможности- м, так сказать, уже найти перед сменой работы, да, что-то новое. Или если, когда ты планируешь, например, а, переезд, релокацию, то тоже важно многие вещи продумать.
Мгм. Ну да. Мгм. Ну да, в правильно. А вот, э, как ты думаешь, всё-таки какие самые основные риски при таком переходе могут быть вообще?
Ам, м, я думаю, что как раз при смене, допустим, работы или смене места жительства, какой-то релокации, даже переезде в другую страну главное- это финансовые трудности. Да? А, финансовые риски могут быть в том, что ты, м, при переезде, например, не сразу можешь найти работу, и важно иметь, а, подушку безопасности, так называемую. Да? Когда, да, допустим, переезжаешь в другую страну- ну вот как у меня было, да, там несколько лет назад, а, значит, с переездом. Если бы я не подготовился, м, и не было каких-то средств на руках, то это было бы
Мгм. Да. Ну да. Мгм.
ну гораздо сложнее, скажем так. В любом случае, а, деньги заканчиваются рано или поздно, но это немножко облегчает жизнь в, э, процессе вот этого перехода.
Да, да. А вот как ты думаешь, всё-таки, если ты вот, эм, упомянул, так сказать, переезд в другую страну, вот как ты думаешь, а, будут большие риски, например, если ты переезжаешь из менее развитой страны в более развитую, или наоборот?
Э. Я думаю, это не столько зависит от развитости страны, ам, от условий, в которые ты переезжаешь. То есть если, например, эм, я как, да, и в моём случае, я переезжал из, а, страны, где у меня была работа, ну, как-то всю жизнь налажена, да, там, дом, машина, да, и всё такое, да. То ты переезжаешь- у тебя нет ничего там на месте, и у тебя есть какой-то н относительно небольшой запас денег, который не позволяет тебе, например, купить жильё, да, и ты начинаешь снимать квартиру, пытаться как-то обустроиться на этом месте, искать работу. И вот если, э, как в моем случае, достаточно долго я н ну, как бы не мог определиться вообще, как как зарабатывать, да, по месту. А, получается, что деньги-то потихоньку утекают, да. И <tsk> в этом смысле, э, наверное, очень развитая страна, н когда ты переезжаешь, ну, имеешь возможность, например, переехать, то тебе с даже сложнее с работой, чем, э, в развивающейся стране, потому что развивающаяся экономика дает больше возможностей для именно работы.
Мгм. Ну как всегда, да. Да. Ну да. Ну да, конечно. Ну, в принципе, да, звучит как бы логично. А вот как ты думаешь, вообще вот если ты, например, переезжаешь, ну, в любую страну, да, ам, подушка безопасности, да, так называемая, на сколько месяцев она должна быть? Например, на полгода зарплаты, или на год даже? Вообще как ты думаешь?
А, ну, <chuckles> если коротко: чем больше, тем лучше. Но, в принципе, в принципе, э, в зависимости от понимания рынка, э, труда, если есть такая возможность, да, заранее оценить, сможешь ли ты работать или нет, то и в случае, если, э, допустим, я не понимал, смогу я работать или нет, то минимум денег на год должно быть, чтобы как-то, э, разобраться со всем, да. И если есть вероятность работы, то всё равно хотя бы на полгода, а, жизнь должно быть, м, то такой запас, чтобы снять жилье, а, там, м, под подписать какой-то, да, контракт всё равно на жилье. Ты не будешь постоянно переезжать, да. Ты там ищешь какое-то время, э, снимаешь, и понимаешь, что у тя есть деньги на, там, ближайшие полгода, чтобы снимать это жильё. И это уже тебе облегчает жизнь.
Ну да. Мгм. Ну да. Мгм. Ну да. Ну, а вообще, как бы, вот, например, пе переехал ты вот в страну, да, у тебя есть на год, а, подушка вот эта, да, безопасности. Ну и, скажем так, вот за всь ты нашёл работу, да, а, деньги вроде как копишь. Есть ли вообще смысл, а, снова такую подушку безопасности создавать, когда ты только-только переехал в другую страну, то есть откладывать уже?
Ну да. Да, я думаю, что обязательно, когда закрываются базовые потребности, да. Когда ты работаешь, а, и, м, постепенно, ну, как бы приходишь на какой-то базовый уровень, да. Вот ты там платишь за квартиру, м, там еда, там передвижения и всё остальное, да. То, конечно, нужно снова формировать эту подушку безопасность, потому что, ну, на самом деле ты никогда не знаешь, э, что может случиться. Эта подушка может тебе пригодиться для не просто не только для переезда, например, на какое-то другое место, что тоже может случиться. Но и для того, чтобы, например, в случае там какой-то болезни, например, да, у тебя были деньги там на
Ну да. Он <chuckles> Мгм.
Э, на медицину, например.
Ну, вот да, как бы, как, хотя бы на это, да?
Да-да-да.
А вот, э, т как бы вот как раз-таки про эту подушку вот ещё такой интересный вопрос у меня возник. А вот копить где лучше: вот в банке либо наличкой, может быть, даже во что-то и ну, скажем так, акции какие-то купить? Вот как, вот как ты думаешь, лучше всего их копить?
Я думаю, что акции- это инструмент, э, долгосрочный. Ну, и думаю, и немножко знаю об этом, поэтому копить в акциях нет никакого смысла. То есть, эм, ты, ну, м может быть, на каком-то коротком промежутке, э, какие-то короткие <grunts> облигации, может быть. Но это это такой, э, м, с вот всё, что касается акций, облигаций, вот таких вот вещей- это инвестиции на долгосрочную перспективу. То есть ты понимаешь, что ты положил туда деньги, и ты их не трогаешь много-много лет. Потому что рынок волатильный, он то вверх, то вниз. Бывают, э, периоды снижения акций, бив бывают периоды повышения акций. И если ты вдруг, м, захотел заработать в короткой перспективе, скорее всего, ты потеряешь. Поэтому если у тебя подушка безопасности, м, на какие-то вот нужды возможные, э, там, на перспективу, пару-тройку месяцев или, там, полгода, то, скорее всего, это должны быть какие-то деньги, которые ты очень быстро можешь, э, достать, да, и, э, не потерять при этом.
Мгм. Ну Ну Мгм. Мгм. Ну Да. Ну, а, в принципе, если уж на то пошло, да, а, например, вот в золото вот ты вложил, в принципе, золото- оно более-менее стабильно, и ты, даже независимо от страны, в какую ты переедешь, у тя будет всегда, а, доступ к этому, скажем так, а, биржевому аккаунту, и ты оттуда можешь, так сказать, вывести, ну, продать акции, соответсвенно, вот эти в золото, да, и уже деньги получить. Всё-таки это ж звучит-то неплохо.
Звучит неплохо и, ну, как всё-таки жизнь показывает, э, самое главное- не держать все яйца в одной корзине. Да, то есть ты, м, а, м. Когда у тя появляются какие-то дополнительные деньги, свободные деньги, которые ты можешь куда-то вложить, лучше их распределить по разным, а, скажем, ис источникам возможного дохода или сохранение этих денег хотя бы, да, чтобы их как-то уберечь от инфляции. Это могут быть и вклады немного, да, чтобы б быстро достать деньги. Это может быть золото, это можу могут быть акции, если ты планируешь это накопление на долгую перспективу. То есть, э, в разные, в разные инструменты можно вкладывать, но понимать, зачем ты это делаешь- самое главное.
<chuckles> М. Да. Мгм. Мгм. Ну, то есть всё-таки лучше с таким не баловаться, и в этом плане ну, то есть вот всё-таки по итогу, что лучше вот, э, налички просто тогда деньги эти держать? Как их тогда с собой, э, так сказать, транспортировать, да, в страну, куда ты переезжаешь или, например, а, из из работы в работу переходишь, где их лучше держать-то?
Ну если с банковской системой всё нормально, то какую-то часть можно и в банке, какую-то в наличке, то есть т тут, а, скорее, и там, и там. М. Но опять же, зависит, куда ты переезжаешь, как было в, а, там, допустим, э, еще, м, 3 года назад, да. И сейчас уже более-менее наладилось там пере перемещение денег между там российскими счетами и зарубежными. То есть, м, когда ты переезжаешь в таких условиях, особенно, когда вдруг резко обрубили там открытие счетов и так далее, ну, ты берешь какую-то наличку, да, и везешь, сколько можно. Вот. Поэтому очень многое зависит, конечно, от, э, условий в данный момент.
Мгм. Да. Мгм. Да-да. Ну да, всё-таки от обстоятельств, да, больше.
Да, ну и, в том числе, не исключается и криптовалюта, да, когда В том числе, как инструмент такого международного перемещения денег. Он тоже используется. Зависит тоже от страны, где-то она не разрешена, например, вроде как.
Да, но Ну Ну, всё-таки, скажем, в европейских, да, странах, она разрешена. Ну да, но она такая, нестабильная всё-таки, эта криптовалюта, вон на последних новостях-то увидели там.
Тоже. Конечно. Конечно. Поэтому, а, м, есть много инструментов того, а, как, а, перемещать финансы, да, при куд переезде куда-то, как, м, э, проще будет. Зависит от объема денег, зависит от планов, которые у тебя есть, зависит от того, откуда куда ты переезжаешь. И эти все, э, моменты желательно учитывать, да, и продумывать. Это самое главное. Потому что, м, когда ты принимаешь какие-то очень резкие быстрые решения, вероятность того, что ты потеряешь часть денег- она огромная.
Вот. Мгм. Да. Мгм. Ну да, когда всё спонтанно происходит, они также спонтанно могут и потеряться, скажем так, эти деньги.
Конечно, да, на транзакциях, на переходах там и так далее. В общем, мгм.
Да, ну вот а расскажи, всё-таки, на своем примере, вот какие бы ты, да, ты уже, всё-таки уже это прошло, да, твой переезд, вот расскажи, вот, может быть, какие-то советы в первые недели, месяцы, пи при таком переходе, переезде. Как вообще лучше эти деньги, так сказать, распределять?
Ам, да на самом деле, при переезде не то, чтобы куда-то я их пытался распределять, просто, допустим, э, там перевёл из, э, одного из одной страны в другую, там, в банковс в банковской системе, да, а дальше ты просто обустраиваешься на месте. Ты находишь жилье, ты, э, понимаешь, как тут вообще система устроена, там, как тут жить и ищешь работу. И, соответственно, потом уже, когда, м, немножко обл обустроился на месте, уже можно как-то принимать решение делать с этими, допустим, деньгами, да, которые подушкой, там, безопасности что-то дальше или оставить их, например, там, частично на банско на банковском счету, в наличных там или в какие-то инструменты, может быть, вложить. Дальше очень-очень сильно зависит от, м, обстоятельств.
Мгм. Мгм. Да, то есть это все-таки самое главное уже на месте об этом, а, ну больше, э, информации будет у тебя, вот.
Конечно. Конечно, какой бы человек, э, не был, э, там цифровой кочевник, он всё равно где-то, ну скажем, а, и, пусть временный, но его дом где-то, да, находится, то есть основная база, где он, а, м, не знаю зарегистрирован, где у него там банск банковский счет, где у него основная может быть работа, эм, то есть он все равно где-то оседает. Может быть он перемещается раз там в несколько лет, но несмотря на такой даже стиль жизни, он, а, понимает, что вот допустим какое-то время он живет в, а, такой-то европейской стране. И исходя из этого уже, эм, ну лично я да уже принимаю решение, что дальше делать с деньгами, которые у меня есть, а, и куда-то вложить, или просто так оставить.
Да. Мгм. Ага. Мгм. Ну да правильно, то есть, как бы, в принципе, если ты живешь в таком ритме жизни уже продолжительное время ты уже знаешь, что может произойти, а что точно не произойдет, например, и так намного тебе легче контролировать так сказать эти переходы, чтобы они были менее болезненными, скажем.
Да, и со соответственно, как мы, так сказать, и обсудили, значит значит вопрос суть, да, минимизации финансовых рисков, то есть ты, эм, должен именно снизить вероятность того, что, эм, ты там какую-то часть, а, средств, а, ну потеряешь на различных перемещениях этих денег.
Ну да. Да. Да, то есть всё-таки какие шаги- это, в первую очередь, просто вот анализ полностью всей ситуации. Что может вот, например, щас ты где находишься- что ты можешь сделать, чтобы, например, больше накопить или, например, перевести куда-то деньги, чтобы потом уже куда-ты перейдешь, да, переедешь в страну, чтобы оттуда ты мог эти деньги спокойно получить. Ну, то есть вот такие вещи всё-таки важно помнить и по таким шагам идти.
Да, да, планирование, планирование и еще раз планирование. Это ск ну, понятно дело, сколько бы планов ни было, а, постоянные только изменения. Поэтому ты делаешь какой-то прогноз, скажем так, на ситуацию. Ты, а, намечаешь какие-то действия, план. И дальше, в зависимости от того, как эти изменения происходят, как меняется обстановка, принимаешь решения, в том числе, по финансовым, а, рискам и перемещению средств.
Да. Мгм. Да, всё так. Ну, слушай, я думаю, всё-таки мы с тобой обговорили эту тему очень подробно, и, я думаю, что даже вот я для себя бы в будущем вспомню наш разговор и что-то так сказать использую из этой информации.
Да. Отлично. Спасибо за вопросы. Было интересно тоже для себя сформулировать какие-то вещи, потому что, э, не каждый день, а, принимаешь все эти решения, не каждый день задумываешься об о о том, как ты, когда-ты переезжал. Что-то забывается, но это полезно вспоминать.
Мгм. Да. Да, конечно. Мне тоже было приятно поговорить. Пока.
Пока.